Ok.
Eu não gosto de de bloquinho porque lá, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né. Eu morei muito morei na minha vida toda basicamente antes de imigrar, no Rio de Janeiro. E aí, eh, aí eu não sou do tipo de gosta de bloquinho, até gosto assim tipo de desfile de escola de samba, essas coisas assim, mas
Aham. Uhum. Ok. Hum. Uhum. É, superbonito.
Aham. Mas não gosto de bloquinho de carnaval, não gosto de de de curtir o carnaval. Meu carnaval, assim, eu gostava do carnaval pelo feriado, né.
Uhum. Entendi. É, então a sua vibe de carva em carnaval não era aquela vibe de de estar na rua, seguindo os bloquinhos, era mais de de descansar ou estar fazendo outra coisa durante aquele o aquele período de de descanso do trabalho?
É, é É, normalmente meu carnaval era para ir para praia, né. Tipo, eu tirava porque eu sempre gostei muito de praia, né, então eu gostava de ir para praia e eu jogava vôlei
Hum, que bacana. Uhum.